Ừm, thì thực ra là nó cũng có hai chiều, giống như mình nói hồi nãy á, nếu mà những cái mà nó rất là hot trên mạng xã hội theo cái hướng mà xây dựng, tức là cái hướng tích cực ấy, thì mình cũng muốn là là mà thưởng thức, mà chiêm ngưỡng nó. Ví dụ như một tác phẩm âm nhạc mà nó mới ra, nó nó gây viral trên mạng, mà nó rất là hay thì mình có thể là, ờ, mình sẽ vẫn sẽ vẫn là xem bình luận, rồi mình thậm chí mình lưu lại, mình xem rất là nhiều lần, tức là mình muốn chiêm ngưỡng cái tác phẩm đó. Còn thứ hai nó đi theo hướng tiêu cực thì nó lại mình cũng muốn vào coi để xem là cái n đồng chí này làm cái gi vấn đề gì, nó có quái dị lắm không, hoặc là là phản ánh của dân cư dân mạng như thế nào. Nói chung là mình cũng cũng khá là cũng khá là hay tương tác với những cái, kiểu, tin nh hot trên mạng như vậy.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. À há. Ừm. <laughs> Ờ, ờ. À. Ừm. Đúng rồi ha. Nhưng mà nha, kiểu, có lúc nào bạn cảm giác như là mình đang bị khó phân biệt giữa một cái thứ mà bạn thật sự thích ấy và cái thứ mà mạng xã hội khiến bạn nghĩ là mình thích không?
Ừm. Ờ, thì thực ra là cái mạng xã hội thì nó chỉ cưng chỉ có theo tức là, cái thuật toán của nó khá là hay, giống như bạn nói ưm, những lúc mình nói hồi nãy á, tức là nó dựa theo cái, à, cái số lần với lại cái số giây, số thời thời lượng mình coi một cái video để nó đưa ra những cái, ờ, những cái đề những cái đề xuất mới, nhưng mà thực ra nó cũng không không phản ánh hoàn toàn những cái sở thích của con người. Ví dụ như nhiều khi mình, ờ, ví dụ mình coi cái video đó vì cái sự, ờ, tò mò nhưng mà nhưng mà đôi khi là mình lại mình lại không thích cái video đó, cho nên là mình coi lâu. Ờ, ờ, đúng rồi. Ừm. Thì đó, thì có thể đôi khi TikTok lại hiểu, ừm, lầm mình là đấy là cái xu hướng mà mình thích cái kiểu như vậy, và người ta show những cái đó ra thì nó lại đi sai cái hướng của mình. Nhiều khi nó cũng nó cũng chưa nó chua nó chưa phản ánh hết những cái mà mình thực sự thích.
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ờ. Ồ. Ừm. Đúng, mình chỉ đơn giản là không muốn đào sâu về cái chuyện đó đâu mà, đúng hông? Ừm. Đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng, chuẩn luôn.